İşteki rollerinin, eee, evdeki kendinle çeliştiği oluyor mu?
A, of! Çok, çok garip bir soru sordun. Beni var ya, dertlerden dertlere gark ettin şu an. Aaa, evet, oluyor, gerçekten oluyor ve, eee, şu an konuşurken düşüneceğim. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama her yerde kendim olmaya çalışmanın getirdiği bir yük var üzerimde. Yani, şu an sosyal hayat içerisinde insanlar çok fazla duruma göre karakterlerini, davranışlarını, oturup kalkışlarını değiştiriyor ya. Ben onu beceremiyorum, demeyeyim de yapmayı sevmiyorum ve bu da başıma iş açıyor.
<chuckles> <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Ya. Evet, evet. Hı hı. Eee, peki, eee, yani, tabii ki böyle bir şeyi, eee, "Neden sevmiyorsun? Çok güzel bir şey" anlamında sormayacağım ama, eee, samimi mi gelmiyor? Yani, o dürüstlükten, eee, hoşlandığın için biraz daha şey mi yapıyorsun? Imm
<chuckles> Dene, dene.
yani, eşleşmiyor gibi sanki. Pa eee, bulmacada bir şeyler eşleşmiyor gibi mi hissediyorsun?
Hı hı. Aslında Evet, evet, anladım demeye çalıştığını. Ben zannedersem soruna şöyle cevap verebilirim. Çocukluğumdan bu yana hep gözlemci olduğum için, insanlar ne yapıyor, nerede yapıyor, ne zaman yapıyorlar o şeyi, niye yapıyorlar; hep, böyle, o sorularla kafamda onları gözlemlerken büyüdüm ve bir süre sonra bir eşiği aştım. Böyle bir aydınlanma eşiği oldu. İnsanların suratına baktıklarımda baktığımda, "baktıklarımda" ne? İnsanların suratına baktığımda onların maskelerini görmeye başlıyorum ve bu bunun da üzerimde yarattığı bir baskı ve bir, eee, kaygı hâli var. Kaygıdan da ziyade, böyle, "Arkadaş, gerçek hâlin bu değil ve ben bunu kabak gibi görebiliyorum ve sen hâlâ bana bu, öyle değilmiş gibi yapıyorsun, bunu yapma." dercesine ben de kendi gerçek hâlimi gösteriyorum. Bu bazen dobralık olarak algılanıyor, bazen patavatsızlık, bazen işte, eee, a edep adap bilmezlik olarak algılanabiliyor bunlar çok az olsa da. Ama bu, beni rahatsızlık ediyor.
Hıh. Hı hı. Nasıl yapıyorlar? Hı hı. <chuckles> Hı hı. A, çok enteresan. Evet. Hı hı. Hı hı. Hıı? Görgü kuralı Evet, görgü kuralı olmadığını da düşünen olabilir senin bu, emm, rahatsız olduğun şeyi. Aslında biraz da meydan okuma gibi, eee, yapıyorsun sanki. Emm
Doğru. Evet, evet. Evet, onlara böyle, "Bak, yalan söylüyorsun, şu an farkındayım" deyiş şekli gibi. <chuckles> Görüyorum ve arttırıyorum.
<giggles> ve görüyorum diye. <chuckles> Evet. Emm, peki, biraz sosyal medyanın gerçekten, eee, bir gösteri, eee, yerine, eee, döndüğünü de, eee, konuşabiliriz buradan. Çünkü, emm, biraz daha insanlar, eee, ki zaten sosyal medyanın algoritması da, eee, algoritmaları da öyle çalışıyor artık, hani, eee, insanın hayatında olmayan hızı, olmayan, eee, zengi yani, zenginlik de değil biraz, eee, tükettiriyor yani. Eee
Tabii. Evet, evet, bir tüketici kültür, tüketim kültürü şu an baskın bir şekilde her yerde devam ediyor, haklısın.
Hı hı ve aslında insanın karakterine kadar, eee, sirayet ettiği noktalar oluyor. Eee, belki insanın, emm, yani, sadece, eee, dikkatini çalmıyor ki öyle bir kitap da var "Çalınan Dikkat" diye. <chuckles> Evet, emm, yani, hani, sadece dikkatini çalmıyor, belki karakterinden de daha ileri, eee, adım adım daha sağlam bir yere götürebilecekken, eee, daha sahte maskelerle, belki giysilerle, eee, yapışıp kalıyor üzerine. Eee, sen de bunlardan, eee, hiç haz etmeden olduğun, ımm, şeyde onu göstermeye çalışıyorsun. Evet.
Çalınan Dikkat, değil mi? Evet. Aynen öyle. Doğrultuda ilerliyorum gerçekten. Ya ben, zaten sosyal medya hesaplarımı kullanmıyorum desem yeridir. Çok fazla özel hayatımı da paylaşmayı sevmem. Çünkü bunun böyle bir, ne derler? Eee, nazardan uzak durmak diyeceğim ama kültürel anlamdaki nazarı söylemiyorum. Yani, nazar kelimesi aslında, hani, bakış demek, insanların seni görmesi demek. Eee, o anlamdaki nazardan insanların görü gördüğü yerlerde olmayı sevmiyorum. Çünkü bir şekilde yaptığım şeyi her insan ben hangi saikle, hangi amaçla yapacak olursam olayım kendi anlamına göre, eee, kendi algısına göre yorumluyor. Hatta onu yeniden yaratıyor kendi zihninde ve ben, insanların o yargılarıyla uğraşmak istemiyorum. Çünkü günümüzde birçok insan aslında bu yargıların etrafında bir sosyal kimlik geliştirmiş durumda. Yani, dışarıda nasıl davranacağım, aslında insanlar bana belli bir şekilde davransın diye yaptığım bir şey. O, ben değilim.
Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Çok haklısın. Hı hı. Evet, aslında, eee, orada da bir, eee, yani, aslında şöyle bir şey de, eee, söylüyorsun sanki sosyal bağlar, eee, yani, sosyal medya, eee, sosyal bağlar yaratmıyor sanki hayali, eee, böyle bağlar, eee, yaratıyor, insanı sosyalleştirmiyor da. <chuckles> Onu da bir yere götürmüyor. Eee, biraz da, eee, hatta linç kültürüne bile gidebiliyor aslında bu niyet okumalar.
Çok güzel söyledin. Çok güzel söyledin. Sorma, son zamanlarda, evet, iyice arttı.
Hı hı. Eee, sen, böyle, bir şeyden uzak kendi, eee, günlük yaşantını, eee, kendi sevdiğin şeyleri, eee, böyle, ilerletebiliyorsun. Peki burada aklıma bir soru geldi sen böyle deyince. Emm, çok satan, eee, kitaplar var. İşte
Buyur. <chuckles> Evet.
böyle şeylere karşı da bir, eee, ön yargın ya da ön yargı değil de, hani, bir fikrin olup, eee, uzak duruyor musun? Çünkü genelde insanlar, hani, o, eee, çok satan, eee, kitaplardan, işte, o şu anki en iyi film falan gibi şeylerden, hani, böyle, içi, eee, şişirilmiş, eee, de hissedebiliyor. Ne hissediyorsun? O kitapları okuyor musun?
Evet. Değil mi? Nefret ediyorum falan diyormuşum sana. <chuckles>
<chuckles> Bu cevabı bekliyordum bu arada. <laughs>
Ya, yok, yok öyle a ağır bir nefretim falan yok. Herkes bu gök kubbenin altında her insana yetecek yer var. O yüzden ben olabiliyorsam ve onların da olmaya hakkı var ki onların da alıcısı var. Bazı insanın, eee, gerçekten b bu bazı insanların buna ihtiyacı bile var. O yüzden
<chuckles> <chuckles> Ama o fikir s Ha ha. Ya, e, bu arada sadece parantez açayım, hani, o insanlara karşı ne hissediyorsundan ziyade, "Sen o kitaplara karşı bir yakınlık duyuyor musun?" eee, dem demek istemiştim. "Sen senden de 'hayır' cevabını bekliyorum." demek istemiştim. Şimdi de parantezi kapatabilirim. <chuckles>
Evet, evet. Hiç merak et Aynen zaten, zaten verdim. İstediğin cevap sende. Ben sadece şu an matruşka gibi açacağım cevabı. Dediğin gibi, gerçekten hoşlanmıyorum. Peki niye hoşlanmıyorum? Eee, biliyorsun, şimdi, etrafta hazırlanmış müzik listeleri var, ölmeden önce izlenmesi gereken 500 film, gidilmesi gereken 10.000 yer, onu tanışılması gereken 3.000.000 insan falan diye böyle bir sürü şey var ve bunlar bir süre sonra bana şey hissettirmeye başladı. Emm, "Ya, niye biz hazır bir hayatı, eee, yaşamaya çalışıyoruz?" Şimdi, biliyorsun günümüz kültüründe her şeyi kendin yapmıyorsun, hazır olarak alıyorsun çünkü bir üretim, bir endüstri var onun arkasında. Hatta yemeğin bile artık hazırını alıyoruz, değil mi? Yani, dışarıda yemeği kastetmiyorum, hazır yapılmış, paketlenmiş, markete öyle gelmiş yemekleri alıyoruz. Aynen öyle. "Aç, Pişir"ler var ve b ha "Aç, Bitir"ler de var gerçekten. Güzel Türkçem. Neyse, emm, dolayısıyla bunun arkasında böyle bir üretim olduğu için bu bir tüketimi doğuruyor ve ben kendi yemeğimi yemiş gibi hissetmiyorum böylesine listelerdeki ya da çok satan kitaplardaki şeyleri e o okuyunca. E, peki ne yapıyorum? Bunları hiç mi okumuyorum? Tabii ki bakıyorum benim ilgi alanıma göre var mı, yok mu ama biraz daha temkinli yaklaşıyorum. Çünkü çoğunlukla aynı şeyi yapınca çoğunluğa katabileceğin ya da oradan öğrenebileceğin pek de bir şey kalmıyor. Yani, herkesin kör olduğu yerde ya da herkesin görebildiği yerde görme yetisinin pek bir önemi kalmıyor.
Hı hı. Evet, lütfen. Ha ha. Hı hı. <chuckles> Evet. <chuckles> Evet. <chuckles> Hımm. Evet. Evet. Hı hı. "Aç, Pişir"ler değil mi? <chuckles> Evet. He he. <chuckles> Bu, evet, doğru. <chuckles> Hımm. Evet. Ha ha. Evet. Ay, çok iyi anlıyorum dediğini. Aslında herkesin, emm, böyle, gittiği bir, emm, ya, yaşadığı bir deneyim Eee, ben ben biraz insanların yarışına da döndü ya bu, eee, değil mi? Sanki, işte, tatil beldeleri de mesela öyle. "Evet, eee, oraya ben de gittim. Tamam, bu yaz da biz gidelim. A, oraya gitmiş." falan, hani, eee, böyle, bir, ımm, dediğin gibi, hazır bir hayatta, eee, yapılacaklar listesinde sürekli tik atmak, eee, gibi oldu. Ama belki, eee, onları görmeden, o veriler, eee, o verileri almadan o insan başka şeyler, eee, yapacak belki.
E, çok haklısın, aynen öyle. Aynen öyle. Kesinlikle. A, işin bir tarafında bu var, diğer tarafında da zaten, ııı, benim 1 tane hayatım var. Değil mi? Onu da nasıl ya yaşayıp bitireceğimi bilmiyorum. Elimden geldiğince farkında olmaya çalışıyorum. Bu hayatın içerisinde ağırlıklı olarak başkalarının önerdiği, başkalarının istediği, başkalarının daha önce deneyip de, eee, sana seçenek olarak sunduğu şeyleri yaparsam tam olarak yü ne yüzde kaç kendi hayatımı yaşamış olacağım diye düşünmeye başlıyorum bir noktadan sonra.
Evet. Hı hı. Hı hı. Sen kendin, evet. Nerede sen kendin oluyorsun? Nerede? Sınırlar nerede aslında?
Aynen öyle. Yani, farklı olmak için özel bir uğraşım yok. E, aman toplum bunu yapmış, ben de tam tersini yapayım dersem bu sefer toplumun, e, eksi fonksiyonu, eksi türevi oluyorum bildiğin. Yani, onlar 1'se ben eksi 1 oluyorum ve tam da onlardan farklı olmuyorum, yine, onlarla alakalı bir şey oluyorum. Ben sadece uzak durarak ya da mümkün mertebe uzak durarak kendi yaşamımı, eee, inşa etmeye çalışıyorum diyeyim. Sosyal medya belki o yüzden etki ediyor.
Hıı. Evet. Evet. <chuckles> Hı hı. Olabildiğince evet. Evet. Peki, tekrar en başta sorduğum soruya geliyorum. İnsanlarla olan ilişkin dışında, emm, işte, bazen, eee, insanlar, eee, zorluklar yaşayabiliyorlar. Eee, mesela ailedeki bir zorlukla ya da kişisel hayatında karşılaştığın bir zorluğu, eee, işte yaşadığın bir zorluğu, ımm, yani, karşılaştırınca. Eee, bunu, yani, seni şaşırtan bir, eee, üstesinden gelme durumu oldu mu? Çünkü roller aynı zamanda, hani, kriz yönetimlerini de, eee, etkileyebiliyor. Böyle bir anın var mı?
A, evet, ya. Var, var. Yani, eee, ben özellikle aile içerisinde bu dediğin duruma, ımm, ya, zannedersem bir 3-4 sene önce bi annem abisini kaybettiğinde, eee, ister istemez orada bir şey oldu hüzünlü bir ortam olunca. Ben kendimi bir anda b olmadığım bir rolün içine girerken buldum. Yani, hani, bende mümkün olan ama anneme karşı olmamı, eee, olmak istemediğim ya da bu zamana kadar hiç olmadığım bir role girerken, eee, buldum ve annemi sürekli teskin edip onu ayağa kaldırıp sanki annem benim çocuğummuş, eee, ve ben onunla ilgilenmem gerekiyormuş gibi oldu ve bu, ııı, değişim beni gerçekten, eee, su bi derin bir sorgulamaya itti. Özellikle o vakitten sonra sosyal hayattaki ya ben dışarıda tam olarak kimim, her gün kalkıyorum kendime diyorum ki benim adım bu, ben bunu yaparım, şunu ederim, böyle hissederim. Sonuçta kişilik dediğimiz yinelenen bir benlik aslında başka bir şey değil, uzun süren bir benlik hâli. O yüzden orada bu deneyimi yaşayınca aslında işe gittiğimde de, eee, bir iş başvurusu yaptığım sırada mesela onu düşünelim. Eee, orada eee, iş görüşmesi sırasında karşımdakine kendimin en iyi hâlini göstermem lazım değil mi? Öyle bekleniyor. Ben ben inadına orada kendimin normal hâlini gösteriyorum ki insanlarda gereksiz bir beklenti oluşunca onun acısını benden uzun vadede çıkaracaklarını bildiğimden baştan diyorum ki arkadaş ben buyum ve sonra yapamayacak yapamayacak gibi görünüp yapmaya başladığımda insanlar diyor ki vay şu an gelişiyor, şu an elinden gelenin fazlasını yapıyor. Hâlbuki, hâlbuki ben sadece kendim oluyorum o kadar.
Hı hı. Tabii ki. Ya. Hı hı. Roller değişti orada. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Değişen, dönüşen. Hı hı. Eh. Evet. Öyle bir, hı hı. I hı. Hı hı. Evet. Bu değilim, buyum, evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Aslında sende o vardı. <chuckles> Evet, evet. Eee, ya, aslında bu bahsettiğin, hani, eee, anne baba ve çocuk arasında, eee, değişen rollerde de, eee, çocuk için, eee, çok çalkantılı günler de, eee, olabiliyor. Bu her yere, emm, yansıyabiliyor. Emm
Aynen öyle, özellikle 1. çocuklarda.
1'nci çocuklarda evet, bir şekilde, eee, ortanca çocuklarda böyle olmuyor. Daha, eee, sanki öyle bir algı var, daha asi olabiliyorlar ama. Eee, sanki 1'nci çocuk anne baba rolüne, eee, daha yakın onlara annecilik babacılık yapabiliyor gerçekten. Eee, anne babaların da, evet anne babaların da ilk çocuklarına dair öyle bir beklentisi oluyor. Yani, eee, 2'ncisi kesin bir asi oluyor galiba. <chuckles> Eee
Çok doğru, gerçekten onları izleyerek büyüdüğün için. Evet, evet özellikle, eee, yani, ımm, araştırmalarla da sabit 2'nci çocukların hem daha asi hem de, eee, daha haksızlığa uğramış hissettikleri.
Evet. Evet, aynen öyle. O yüzden belki, emm, yani, hani, anne baba da ilk çocuğa kendine tamam biz yaşlanınca, hani, bakar diyebileceği bir yere bile koyabiliyor. <gasps>
Eee <laughs> Olabilir mesela bak bizim ailede, şey, ben ilk çocuğum, benden 3 yaş 1 küçük kız kardeşim var, 10 yaş küçük de 1 erkek kardeşim var. Şimdi tam olarak az önce konuştuğumuz gibi ben, aaa, anneyi babayı destekleyici, her işi yapması gerektiği gibi yapan, eee, rol model olmaya çalışan o tipim. Eee, kız kardeşim haksızlığa uğrayan, hiç anlaşılmamış, eee, ooo, o rolü o dolduruyor. En küçük erkek kardeşimse, yani, dünya yansa hâla saçını tarayacak bir hâli, var yani. O yüzden bu roller nasıl oluyor da, eee, aynı şekilde be farklı ailelerde tekrar tekrar kendini yenileyebiliyor? Bu işte şaşırtıcı bir şey.
Hı hı. Hı hı. Evet. <gasps> Evet. <gasps> Evet. Aslında herkesten bağımsız değil mi? <laughs> <chuckles> Evet. Hı hı. Evet aslında, yani, eee, belki, hani, eee, ben de, eee, Türkiye'de, Türk ailelerinde böyle, eee, genelde çocuk ailelerde bu, eee, şeyin olduğunu düşünüyorum. Çünkü, eee, başka bir, eee, kültürün, ımm, aile, eee, ailelerinin çocuklara, eee, olan yaklaşımı daha da farklı olabiliyor. Emm, ya tabii farklı kültürler de var. Komşu kültürleri, her şey, eee, bu, eee, çatışmalara, işte bu, ımm, rol değişimlerinin aslında olmaması gereken, çocuğun her zaman çocuk kalması, eee, gerektiği, eee, ama evet ama işe yaramadığı ama pratikte, eee, bunların, ııı, hayata geçemediği, eee, şeyler görebiliyoruz.
Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Evet, ben mesela sana işine yarayacak bir, eee, şey, daha vereyim. Ben, eee, hani, az önceki bu çocuk doğum sırası mevzusu vardı ya. Ben b anneme babama karşı da böyle, eee, sert katı işte merak etmeyin ben böyleyim, başarılıyım, iyiyim duruşu sergilediğim için belki kişiliğimin, eee, esnemesine çok müsaade etmiyorum sosyal hayatta da böyleyim. Kardeşim, kız kardeşim mesela tam olarak ne yapacağını, nerede, nasıl davranacağını bilemiyor. Erkek kardeşimse tam olarak dışarıya uyumlu. Yani, o grubun içine girer o ocu olur, bu grubun içine girer bucu olur ve, ııı, bu
Hı hı. Lütfen. <gasps> Hı hı. Hı hı. Hıı, evet. <chuckles> Evet. Belki de insanın kendisinden beklentisiyle de alakalı. Yani, şöyle bir söz var. Eee, ben kendimi hayal kırıklığına uğratamam, eee, çünkü kendimden bir beklentim yok diye, hani, böyle, eee, evet böyle bir, eee, söz de var aslında çocuktan çocuğa da, eee, hani 1'nci çocuk, 2'nci çocuk, eee, değişebilir. Büyük ihtimalle en küçük kardeşin de, eee, böyle kendisinden beklentisi, eee, anlamında, hani, kendisini zorlamayan bir yere koyuyor olabilir. <chuckles> Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
Kesinlikle olabilir. O derinmiş. Eyvallah. Allah yardımcımız olsun o zaman. <chuckles> Hayır rica ederim. Ne demek benim için de öyleydi. Hoşça kal o zaman şimdilik.
Hoşça kal, kendine çok dikkat et.